วันนี้มีเรื่อง อยากจะมาขอคำปรึกษา ขอคำแนะนำนิดหนึ่งอะครับ เกี่ยวกับ การนอน เพราะว่าเราเองอะรู้สึกเหมือนกับว่า น่าจะมีปัญหาที่การนอน เพราะว่า เราอะ นอนน่าจะเยอะอะครับ แต่มันเหมือนแบบตื่นมา แล้วไม่ค่อยสดชื่น
อืม อ่า อย่างงี้นะคะ คืออยากสอบถามว่าความรู้สึกที่ว่า ตื่นมา อ่า ไม่สดชื่นเนี่ยน่ะค่ะ ไม่ ไม่ทราบว่า เกิดขึ้นมาตอนไหนคะ? ปัญหานี้เริ่มเมื่อไรอะคะ?
ครับ อืม น่าจะเป็นสักประมาณ 1-2 เดือนมาแล้วอะครับ เพราะว่ารู้สึกว่า ตื่นมาแล้วเนี่ย พอตื่นมาสักพักหนึ่ง ทำกิจวัตรประจำวันของเราเหมือนเดิมเนี่ย เราอีกสักแป๊บหนึ่ง แล้วมันก็จะแบบ เหมือนง่วง เหมือนมันแสบตา แบบขอพักสายตา อะไรแบบเนี้ยครับ ส่วนใหญ่ปัญหาจะเป็นประมาณนี้
อืม เข้าใจแล้วค่ะ คือ อ่า ก่อนที่จะ อย่างเงี้ยนะคะ อยากจะสอบถามอีกนิดหนึ่งว่า แล้วเว เวลานอนเนี่ยค่ะ ไม่ทราบว่านอน อ่า ตรงเวลาไหมคะ ทุกใน ในทุก ๆ วันน่ะค่ะ?
ครับ อืม ส่วนใหญ่อะ ผมจะเป็นคนนอนดึกอยู่แล้ว ประมาณแบบ 3:00 2:00-3:00 ช่วง ๆ นั้น แต่ว่านอนน่ะครับก็จะประมาณ 6-8 ชั่วโมงที่นอน มันก็จะตื่นประมาณ 9 โมง 10 โมง 11 โมง ประมาณเนี้ยครับ จะอยู่ช่วง ๆ แบบ เรต ๆ นี้ ประมุ แบบประมาณนี้ตลอดเลย ทีเนี้ยก็เลยรู้สึกว่า เรา ก็เหมือนเราจะนอนพอ แต่พอตื่นขึ้นมาก็ไม่ค่อยสดชื่น ก็เลยไม่แน่ใจว่า มันน่าจะมีปัญหาที่การนอนของเราหรือเปล่าว่า มันนอนไม่ดี หรืออะไรแบบเนี้ยครับ?
อืม อือ อืม อือฮึ อือ อืม ค่ะ ก็คือแบบว่าได้ ได้มี นอนแล้ว แล้วก็รู้สึกว่า นอนแบบ น่าจะเพียงพอแล้วตาม อา ระยะเวลาของชั่วโมงการนอน แต่ว่าบางครั้งก็มีการตื่นขึ้นมาในช่วงกลางคืนบ้าง อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ? แล้วพอตื่นมาก็ อือฮึ แล้วพอตื่นมาตอนเช้าอาจจะรู้สึกแบบบางทีก็รู้สึกไม่สดชื่น อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ มีบ้างเล็กน้อยครับ ใช่ ใช่ครับ
ค่ะ งั้นอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหนี่งนะคะ ไม่ทราบว่าก่อนนอนน่ะค่ะ ได้มีการทำกิจกรรม อย่างเช่นแบบ ออกกำลังกายหนัก ๆ หรือว่ามีการแบบดื่มแบบพวกกาแฟ พวกแอลกอฮอล์ อย่างงี้ ก่อนนอนบ้างไหมคะ?
อืม อืม ไม่มีนะครับ แต่ว่าจะเป็นคนค่อนข้างที่ติดมือถือนิดหนึ่ง ก่อนนอนอาจจะมีแบบแวะมาเล่นมือถือ อ่านการ์ตูน อ่านนิยายในมือถือ อะไรแบบเนี้ยครับ เล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนนอน ก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นประเด็น มันจะเกี่ยวกันได้หรือเปล่า? เพราะว่าพอมันดูไปแล้ว ก็คือเปิดไฟนะครับ แต่ว่าก็เล่นมือถือไปด้วย แบบขอสักแป๊บหนึ่ง อ่า สักประมาณ 15 นาที 1/2 ชั่วโมง มันเลยอาจจะทำการนอนของเราเนี่ย เลตไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ พอมันตื่นนอนมา ก็เลยแบบ โอ๊ย! ไม่ไหว! มันทำไมยังง่วงอยู่เหมือนเดิม? อะไรแบบเนี้ย
อืม อือฮึ อืม อืม อืม อืม ค่ะ ก็ขะ เอ่อ เท่าที่ฟังมาก็พอ พอจะเข้าใจว่า อืม ก่อนนอนก็จะมีการแบบว่า ดูโทรศัพท์นิดหนึ่ง เล่นมือถือ อาจจะดูนั่นดูนี่ ฟังนู่นฟังนี่ด้วย อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? ก็ อ่า อย่างนี้นะคะ ก็อยากจะแนะนำในเรื่องของแบบว่า ก่อนนอนอาจจะมีการแบบลดปริมาณการใช้โทรศัพท์ลงนิดหนี่ง แบบเนี้ยนะคะ เพราะว่า อ่า เขาเรียกว่าอะไร หน้าจอ แสงจากหน้าจอโทรศัพท์อะค่ะ ก็แน่นอนมีผลต่อการนอนหลับของคุณนะคะ อ่า อ การที่คุณแบบเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน มันอาจจะทำให้ 1 ก็คือ อย่างที่ อย่างที่คุยกันเบื้องต้น อาจจะแบบเลตเวลานอนของคุณ อ่า ปกติคุณคิดว่าคุณเข้านอน ซ เอ่อ ตอนประมาณ 4 ทุ่ม อะไรแบบเนี้ย ใช่ไหมคะ แต่กว่าจะได้นอนจริง ๆ เนื่องจากมีการดูโทรศัพท์นั่นนี่ อาจจะเลตไปเป็นแบบ 5 ทุ่ม เที่ยงคืน อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็แล้วแต่วัน อันนี้ก็คือ เป็นการทำให้เวลานอนของคุณเลื่อนไป แล้วนอกจากนั้น อ่า แสงจากหน้าจอโทรศัพท์ แล้วก็อาจจะเป็นแบบ อ่า เนื้อหาสาระที่คุณดูอยู่ ก็จะมีผลต่อการนอน ทำให้คุณ อ่า นอนหลับไม่สนิท อ่า อันดับแรกก็อยากจะแนะนำคุณว่า ถ้า ถ้าเป็นไปได้ ลอง อ่า ล ลดปริมาณการใช้ อ่า โทรศัพท์มือถือก่อนนอน อ่า อาจจะช่วยได้ ทำให้คุณสามารถนอนหลับ แล้วก็ อ่า หลับได้สนิทจริง ๆ แล้วพอตื่นมา ก็อาจจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบดีและสดชื่นขึ้น อ่า แบบนี้พอจะลอง อ่า นำไปทำดูได้ไหมคะ?
ใช่ ใช่ครับ ครับ ครับ อื้อฮือ ครับ อืม ถ้าลด ใช่ไหมครับ น่าจะพอได้ ผมอาจจะต้องลองปรับเปลี่ยนดู อาจจะสมมุติว่า โอเค ตั้งเวลาไว้ว่าตัวเองจะนอนไม่เกินเท่านี้โมง เราก็อาจจะแบบก่อนนอน 1/2 ชั่วโมง อาจจะหยิบโทรศัพท์มาสัก 10 นาที 15 นาทีพอ เราอาจจะหาอย่างอื่นทำแทนก่อนนอน ผมคิดว่าอย่างงั้นน่าจะเป็นไปได้แบบ อ่า ผมส่วนตัวเองเนี่ย อาจจะหาแบบหนังสือสักเล่มหนึ่งมาอ่าน หรือไม่ก็อาจจะลองเปิดเพลงแบบเบา ๆ แบบอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าตอนนี้อะครับ เริ่มที่จะกลับมา แบบอยากจะให้การนอนของเรามันดีขึ้นน่ะครับ เพราะว่ารู้สึก น ตื่นมาแล้วมันไม่ค่อยสดชื่น บางทีมันก็ไม่ เฟรช มันไม่อะไรแบบเนี้ย ก็เลยแบบจะทำยังไงดีนะ? อะไรแบบนี้ <chuckles>
อือฮึ อืม อืม เข้าใจเลยค่ะ แล้วก็สิ่งที่คุณกำลังแบบ อ่า วางแผนการอยู่ว่า แบบถ้าจะลองทำแบบนี้ โดยการที่แบบอาจจะมีหนังสือสักเล่มมาอ่าน แล้วก็มีการเปิดเพลงคลอเบา ๆ เนี่ย ก็ต้องแบบดีมาก ๆ เลยค่ะ เป็น เป็นอะไรที่ดี แล้วก็สามารถแบบทำได้ แล้วก็เชื่อว่า จะช่วยให้คุณ อ่า นอนหลับได้ดีขึ้น แล้วก็สามารถช่วยให้คุณลดปริมาณหรือว่าปรับเปลี่ยนการ อ่า ใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอนอะนะคะ อ่า นอกจากเนี้ยก็อยากจะแนะนำคุณในเรื่องของในช่วงระหว่างวันน่ะค่ะ อ่า อาจจะทำกิจกรรมที่สามารถ ช่วยให้คุณเพิ่มความสดชื่น อ่า แล้วก็ทำให้ อ่า คุณสามารถนอนหลับได้สบายในตอนกลางคืนนะคะ คือ เอ่อ อย่างเช่นการที่จะได้ออกไปทำ อ่า กิจกรรมข้างนอกบ้าน มีการออกกำลังกายบ้าง อ่า อาทิตย์ละสัก 2-3 ครั้ง อะไรแบบเนี้ยนะคะ การที่เราได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน แล้วก็ อ่า ออกกำลังกาย อ่า ก็จะช่วยให้การนอนหลับของเราอะดีขึ้น บางครั้งอะนะคะ การที่เราคิดว่า เรานอน โอ้โฮ 7-8 ชั่วโมงแล้ว มันก็เพียงพอต่อ ต่อ อ่า ต่อวัน ต่อ ต่อคืน คืนหนึ่ง ค เราควรจะหลับประมาณเท่านี้ชั่วโมง แต่ทำไมเราถึงแบบ เอ๊ะ ตื่นมายังรู้สึกไม่สดชื่น? อา สิ่งพวกเนี้ยค่ะ อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือหรือการนอน อ่า ไม่เป็นเวลาหรือแม้แต่กระทั่งอาจจะไม่ได้ อ่า ทำกิจกรรมในช่วงระหว่างวันหรือมีความเครียดเยอะ ๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็จะส่งผลให้เราแบบ อาจจะนอนไม่ได้สนิทพอ ถึงแม้ว่าชั่วโมงเราอาจจะรู้สึกว่า อุ๊ย มัน มันเพียงพอชั่วโมงแล้ว แต่ร่างกายของเราไม่ได้หลับสนิทจริง ๆ แบบเนี้ย มันก็จะมีผลให้การที่เราตื่น เช้ามาไม่แบบ ไม่สดชื่นอะนะคะ
ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อืม อืม ครับ อืม อันนี้ก็น่าจะ <tsk> อาจจะต้องลองไปหากิจกรรมหรืออะไรปรับเปลี่ยนดูอีกทีหนึ่ง เพราะว่าใน ส ส่วนตัวแล้วอะครับ ผมก็ไม่ค่อย เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกจากบ้าน เพราะว่าด้วย อากาศ มันค่อนข้างจะร้อน ทีเนี้ยพอได้ ถ้าได้ออกไปผมคิดว่า เออ มันก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอีกทางหนึ่ง แล้วกลับมามันอาจจะแบบ เออ เหนื่อยล้าหรือแบบอ่อนเพลียอาจจะทำให้ง่วงนอน แล้วอาจจะเข้านอนได้ไวด้วย แล้วเวลานอนมันอาจจะแบบหลับลึกไปเลย อีกอย่างหนึ่งอะครับ ของ เอ่อ ทางบ้านผมเองอะ ห้องผมเองเนี่ย มันค่อนข้างที่จะมี ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวไหม? เพราะว่ามันเป็นแสง อาจจะเป็นแบบแสงจากบ้านข้าง ๆ ที่มันอยู่ติดกัน อย่างเงี้ย ด้านหลังมันชนกัน อย่างเงี้ยครับ ห้องเขาอาจจะเปิดไฟไว้ แล้วเขานอนดึกกว่าเรา แบบเนี้ย แสงตรงเนี้ยมันก็อาจจะรบกวนการนอนของเราได้ระดับหนึ่ง ต่อให้ผมอะจะมีผ้าม่านมาปิดไว้แล้ว แต่ผ้าม่านมันก็แบบไม่ได้เป็นแบบหนามากถึงขนาดนั้น เพราะว่าผมก็จะมีการเปิดหน้าต่างนอนด้วย เพื่อให้ลมมันเข้า ให้อากาศมัน โฟลว์ อะไรแบบเนี้ยครับ ก็เลยคิดว่าแล้วอย่างเงี้ย ผมจะปรับเปลี่ยนวิธีการนอนของผมยังไงดี มันอาจจะเกี่ยวกับแสงของเขาด้วย แล้วบางทีอะครับ มันอาจจะมีตรงเสียงรบกวนแบบตอนเช้าที่มันยังไม่ใช่เวลาตื่นนอนของเรา แต่คนอื่นเขาลุกขึ้นกันหมดแล้ว อะไรแบบเนี้ย ใช่
อือฮึ อือฮึ อืม ก็แน่นอนเลยค่ะ อ่า สภาพแวดล้อมอะนะคะ มีผลมาก ๆ ต่อการนอนหลับนะคะ เพราะว่า อย่างเช่น อย่างที่คุณบอกแสงแน่นอนค่ะ อ่า ถ้า ถ้าเกิดว่า อ่า แสงมากระทบต่อดวงตาของคุณ แม้กระทั่งว่าคุณหลับตาแล้ว แต่ว่าด้วยแสงที่มันแบบว่า เออ สว่างหรือจ้ามากเนี่ยค่ะ ก็จะมีผลทำให้คุณนอนหลับไม่สนิทอะนะคะ อ่า เสียงแล้วก็อุณหภูมิ อะไรพวกเนี้ยค่ะ แน่นอนเลยว่ามีผลมาก ๆ ก็ อ่า ถ้าเป็นไปได้อะนะคะ อ่า อย่าง อย่างผ้าม่านน่ะค่ะ ถ้า ถ้า เนื่องจากว่า เอ่อ หากการนอนหลับของคุณน่ะมีผลให้ตื่นมาทุกเช้าเลย แบบไม่สดชื่น แล้วรู้สึกว่า แบบมันแบบนอนไม่พอ หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะ ถ้าเป็นบ่อย ๆ ขึ้นอาจจะมีผลกระทบ อ่า ในเรื่องของสุขภาพ ใช่ไหมคะ ถ้าคุณรู้สึกว่า เออ มัน มันเป็นอย่างงี้บ่อยขึ้น ก็อยากจะแนะนำให้ ให้คุณลองแบบจัดการในเรื่องของสภาพแวดล้อมดูนะคะ อย่างเช่น แสง ถ้าแม้กระทั่งว่า คุณมีผ้าม่านแล้ว แต่ว่ามันก็ยังดูรู้สึกว่าไม่พอ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนน่ะค่ะ ให้ ให้เป็นอะไรที่แบบทึบมากขึ้น อาจจะมีเป็นผ้าม่านสองชั้นในช่วงระหว่างกลางวันกับกลางคืน ที่คุณต้องการที่จะนอนหลับจริง ๆ ก็ต้องใช้เป็นผ้าม่านที่แบบปิดทึบเลย อะไรแบบเนี้ยนะคะ เพื่อที่ เอ่อ จะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้น อ่า แล้วการที่แบบบางครั้งคุณอาจจะต้องเปิด เปิด อ่า หน้าต่างนอน ใช่ไหมคะ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเสียง แบบนี้ใช่ไหมคะ ในกรณีที่ ค่ะ ในกรณีที่วันไหน อ่า มีเสียงดัง ๆ หรือว่าอาจจะข้างบ้านมีงานเลี้ยง หรืออะไรที่แบบเสียงดังเกินไป ก็ต้องแบบ ก็ต้องขอแนะนำว่าอาจจะต้องมีการปิด อ่า ปิดหน้าต่าง แล้วก็ อืม ใช้อุปกรณ์เสริมช่วย อย่างเช่น อาจจะต้องเปิดแอร์ แอร์ อ่า condition ช่วยให้คุณได้แบบนอนหลับสบายขึ้น ซึ่งจริง ๆ เราก็อยากจะแนะนำให้เป็นแบบได้รับ อ่า อากาศธรรมชาตินั่นแหละนะคะ แบบรับ แบบเปิดหน้าต่างแล้วรับอากาศ อ่า จากธรรมชาติ แต่ว่าถ้าหากว่า ข้างบ้านมีอะไรที่แบบมีงาน หรือทำอะไรที่เสียงดังมาก ๆ ก็ ก็ ก็คงต้องใช้วิธีนี้ เพราะว่าไม่งั้นก็จะ อ่า กระทบต่อการนอนของคุณมาก ๆ อะค่ะ
ครับ อืม ครับ ใช่ อืม อือฮึ ครับ ใช่ ใช่ครับ อืม ครับ อืม อืม ใช่ครับ เพราะว่าผมคิดว่า บางทีอาจจะแบบก็ไม่ได้ ไม่ ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่ามีงานเลี้ยงหรืออะไร แต่ว่าอาจจะเป็นแบบเสียงที่ เขา ถึงเวลาอาจจะต้องไปทำงานของทางข้าง ๆ บ้านแล้ว หรือว่าบ้านใกล้เคียงแล้ว อะไรแบบเนี้ย มันก็จะมีเสียงโครมคราม ๆ เสียงคนพูดคุยกันเบา ๆ แบบลอยมาให้ได้ยินบ้างบางที มันก็เลยอาจจะเป็นการกระทบไปด้วย อืม แต่ว่าวันเนี้ยได้รับคำแนะนำ เยอะเหมือนกัน เดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาไปปรับใช้ ผมคิดว่า มันก็เป็นประโยชน์กับผมมาก ๆ เพราะว่าถ้าได้ อาจจะลองไปปรับใช้แล้ว อย่างเช่น ปิดหน้าต่างดู แล้วเปิดเป็น air conditioner ดูในบางวัน อะไรแบบเนี้ย ก็เป็นการได้ ได้ใช้แอร์มันบ้างไม่ให้มันแบบว่าอยู่เฉย ๆ อะไรแบบนี้ ก็ อื้อฮือ เดี๋ยวผมอาจจะต้องลองเอาไปปรับเปลี่ยนดูอีกรอบหนึ่งครับ ใน ส ในสถานการณ์ที่แบบมันต่างกัน อืม
อือฮึ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ก็ อ่า ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกลางวัน จัดสภาพแวดล้อมในการนอนในแต่ละวัน มีการอ่านหนังสือบ้างเล็กน้อย เปิดเพลงคลอ ๆ แล้วก็ อ่า อ่า ลองลดปริมาณการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอนลง เล็กน้อย ทีละนิดทีละหน่อยอะค่ะ ก็คิดว่าน่าจะช่วยได้นะคะ
อา ครับ ครับผม อืม วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ สำหรับคำแนะนำดี ๆ ครับ
ยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ